Não é, o trabalho, quanto mais é conjugado, né, com o que você gosta de fazer, melhor, né, para o seu dia a dia, para não passar por situações assim. Embora tenha essa, né, essa ideia aí, das gerações antigas, que trabalho tem que ser uma coisa ruim, hã, não tem. O trabalho, ele tem que e ele não tem que ser pesado, ele tem que ser um uma função, né, que v que que vai te ajudar a você sobreviver, né, viver nesse mundo
Exatamente. É, tem que ser pesado. É, você tem que ser funcional, tem que ser útil, não tem que ser
Funcional, mas ao ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa que você goste de de fazer, né, o seu olho tem que brilhar, ali, pra
É, pelo menos um pouquinho, uma mínima satisfação <chuckles> tem que ter, né, porque não dá para viver assim.
Sim, você estar bem. É, n não preci porque, provavelmente, casos assim voltam a repetir, né, quando você, eh, acha que é muito pesado, ou que é muito difícil, pode acontecer isso outras vezes, então é importante ter esse equilíbrio da terapia, eh
É um É o é, sim, é uma prática, eh, conti eh, hum, <smacks lips> contínua, né, de de de se auto-vigiar, de se policiar e e e se conceder pequenas pausas, micropausas, sabe, até aquele banho no final do dia em silêncio, sem ninguém batendo na sua porta do banheiro, perguntando: "E aí, está terminando?". Eh, aquela aquele momentinho só seu, mesmo que seja pequeno e simples, tem que ter.
Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sei. Uhum, sim. Uhum. Isso, acender uma vela, né, fa fazer uma um um
Tem que ter. Ai, eu adoro tomar banho com velinha acesa, com aquele cheirinho.
uma máscara facial, passar um creme. Eu acho que são momentos que você deve
<laughs> De autocuidado.